Скажи, как сезоны влияют на настроение людей?
Ты знаешь, а ведь действительно, а, погода, природа очень сильно влияет на настроение. А, ну и, наверно, в какой-то степени даже на здоровье, потому что настроение и здоровье всё-таки вещи взаимосвязанные, особенно это чувствуется с возрастом. <chuckles> Так вот, и сезоны, конечно же, влияют, и особенно в тех регионах, странах, где есть смена сезона яркая, то есть, например, где 4 сезона. Вот. Ну и, соответственно, какая-то снежная холодная зима. Там это всё, мне кажется, проявляется более ярко, чем в странах, где климат мягкий и в принципе зелёная зима, то есть такое, ну, условно, зима.
Мгм. Это точно. Хм. Мгм. Мгм. Ну да.
Вот, поэтому, а, можно пап м, порассуждать на эту тему. Тем более, что у меня есть опыт, я большую часть своей жизни жила, а, ну, не то чтобы совсем в суровом климате, потому что бывает и хуже.
Но там, где он был, наверно, менялся, да? Он там, наверно, менялся, да?
А, да, но как минимум это с долгой зимой более полугода, поэтому, ну, простым его тоже тоже не назовешь.
Ого. Полгода зимы. Ничего себе. О окей, это во было бы интересно. Ага.
Ну, в целом, поздняя осень, да, поздняя осень, ранняя весна, она всё-таки, я отношу к зиме, потому что снег и холод. Вот, соответственно, да.
Мгм. А как ты считаешь, э, вообще влияет на настроение вот людей больше сам сезон или вот то, что, м, бывает он именно серосный, такой слякотный, неприятный? Ведь та же осень, она может быть и солнечной. Вот что ты думаешь на эту тему?
И, мгм.

Ну, летом можно всё что угодно делать, главное, чтобы это было на улице. Это вот такой лозунг. То есть, э, можно, э, поехать к родителям на дачу, там что-то даже помогать им, но делать, например, не в доме дела, а что-то вот на улице. Это всё равно. И, во-первых, физическая нагрузка добавляется, всё равно вот этот вот воздух, это приятная усталость к вечеру, когда ты наработаешься именно на воздухе. То есть ни один спортзал это не заменит вот эту энергию. Ходить в лес, ходить на пруд, на рыбалку, кому что нравится. То есть, н ну, куча, масса занятий, но тут главное- быть на природе. Вот мне так кажется. М, да, и вот са с во взрослом возрасте, когда я переехала жить в другую страну, и где практически всегда солнечно, то есть там буквально какие-то считанные дни в году пасмурно, если бывает, я поняла, мгм, насколько я зависима. Ну, я всегда понимала, что я более ну, вот как говорят, метеозависимые люди, это мне тоже присуще. И, соответственно, как только изменился климат, ну, буквально в первые месяцы я почувствовала ну, не то чтобы я прям сильно оздоровилась или как-то так, но один момент- то, что я вот, например, и во взрослом состоянии после работы, э, любила днём лечь. Ну, как любила, то есть мне необходимо было поспать, чтобы потом до вечера оставаться такой дееспособной, бодрой. Вот да, то есть я спала днём всю свою сознательную жизнь, а вот когда я переехала в солнечный климат, э, эта привычка сразу ушла. Вот.
Хм. Это точно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Интересно. Так. Мгм. О. Ничего себе. Ой, всё. Класс. Так. Так, так, ну-ка. Мгм. Мгм. В форме, в форме, да. Мгм. То есть всё совсем кардинально поменялось? То есть ты вообще не следовала в итоге предыдущим каким-то вот этим привычкам?
Но в этом плане в этом плане со сном, да, поменялось. Причём привычки действительно, они, ну, нужен какой-то период, там 2-3 недели, чтоб они выработались, и организм привык. И как-то были всё-таки, когда ты переезжаешь, это всё равно некий стресс, усталость. И, конечно, были моменты, там, когда делаешь много дел днём, например, поспать, но я поняла, что я тогда не могу полночи уснуть, а раньше с этим проблем не было. Я и в обед посплю, и ночью тоже буду спать чудесно. То есть, соответственно, мне не хватало вот этого солнечного периода, витаминов, видимо, за наше короткое лето. М, и вот такой результат лично у меня со здоровьем был виден моментально.
Ага. Мгм. Ага. Ничего себе.